Est-ce que tu as déjà, heu, fait des rencontres en ligne et heu, est-ce que tu as pu transformer justement ces rencontres en, heu, bah, en amitiés durables, que tu as même plus, heu ces ren r ces personnes, tu as même pu les les côtoyer dans la vie de tous les jours, heu, suite à suite à des discussions virtuelles?
Ouais, tout à fait, il y a, mmh m maintenant, heu, ça va faire, heu, bien 4-5 ans hein, je pense, que je suis ami avec, heu, c cette personne-là, là. Qui rentre parfaitement dans l'exemple en bah, c'était pendant le Covid.
Oui.
Forcément, beaucoup de gens passaient de temps sur leur ordinateur et heu, moi j'ai j'aime bien parler d'histoire, voilà, c'est l'une de l'une de mes passions, et heu, sur un serveur, heu, comme ça là, hein, tu sais c'était sur Discord. J'avais rejoint un truc de débat, pour un petit peu essayer de construire mon argumentaire et cetera. Et heu, j'ai rencontré quelqu'un avec qui le feeling passe bien.
OK.
Heu, donc, heu ouais?
Et a et alors sur le moment T, donc toi tu es là, heu, et et et lui aussi j'imagine. Vous êtes tous, heu, là, un peu pour les mêmes raisons. Un peu pour, heu, pour parler, heu donc d'histoire et, heu et OK, d'accord. Donc, beh, je t'en prie du coup.
Mouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, on a i i il y a quand même heu, il y a quand même, voilà il y a quand même un intérêt commun pour une heu, pour un sujet. Alors le le courant passe bien, on en r on on on rigole bien. Et puis, heu, c'est c'est vraiment devenu crescendo. C'est vraiment venu crescendo, heu, au début, hem
OK.
Heu, après, heu, il y a quand même un peu de méfiance même si, hem, comment dire?
Oui, tu as pas la personne en face, tu tu sais pas trop, heu
Heu, même si voilà même si voilà, c'est ça! Même si, heu, j'ai on a, heu, j'ai j'ai plus de la vingtaine, heu, bon je suis plus un un crédule adolescent sur internet, mais bon, il y a quand même des trucs bizarres, donc b il y a il y a pas mal de, heu, je reste re je le je mets quand même de la réserve, tu vois?
OK, je vois. Et alors finalement qu'est-ce que, heu, qu'est qu'est ce qui se passe, heu? Donc tu passé ce filtre, heu, tu émets de la réserve. On sait jamais comme tu l'expliques, heu, sur Internet. On sait jamais tu sais jamais sur qui tu peux tomber et et je pense que tu as raison de de de faire attention mais, heu, qu'est-ce qui se passe au fil du temps? Qu'est-ce qui te met en f confiance et heu, comment cette, heu, cette rencontre évolue?
Heu, je mets quand même de la réserve Ouais. Bah ce qui me met en confiance, heu, bah, c'est qu'on passe de plus en plus de temps en appel, heu là, c'était toujours pendant le confinement. Heu, on jouait aux jeux vidéo ensemble et on on a plein de sujets. On a des discussions sur, heu, sur beaucoup de sujets, heu, qui hem enfin ça ça colle quoi. Pour un pour, heu, quelqu'un qui était censé avoir, heu, enfin qui a plus ou moins mon âge.
Oui.
Donc heu, voilà ça colle, on s'appelle en en visio pour voir quand même à quoi à quoi ressemble ressemble l'autre. Parce que bon même si, heu, c même si on s'en fiche un petit peu, heu, c'est c'est quand même bien de mettre un, mmh, de mettre un visage sur un sur une voix.
Tout à fait, est-ce que justement, heu, bon tu me l'as tu m'as partiellement répondu, tu t'en fiches un petit peu, mais est-ce que quand même tu as, heu, tant que tu l'as pas vu, tant que tu sais pas à quoi il ressemble, tu as pas un petit peu, heu, une retenue? Une, heu, une forme de de toujours, d'inquiétude heu, à ce moment-là? Ou, heu, le simple fait d'avoir pu discuter en profondeur de beaucoup de sujets, heu, a suffi à lever le voile entre vous?
Ah si! Il y a quand même, heu, jusqu'à temps de de voir, heu, sa tête. Il y avait quand même de la méfiance parce que, évidemment, heu, qu'on le veuille ou non, le fait d'avoir, heu, le l'expression du visage, ça en dit beaucoup. Il y a beaucoup de langage non verbal
Bien sûr.
donc, heu, se voilà, il y aurait, j des des choses peu cohérentes, ça aurait pu, heu, j'aurais pu les trahir en en en appel vidéo et cetera. Mais, en fait, au final, heu, bon, c'était c'est une personne de mon âge, quoi, comme, heu, comme, heu, monsieur tout le monde, heu, que je suis, quoi, donc, heu, au final, ça s'est très bien passé
Oui. D'accord.
et heu, donc on se parle pendant plus d'1 an
Et OK. Donc, là, ça y est, en visio et heu, pas pas forcément tous les jours mais, heu
voilà et après en N ouais, non, non! Pas forcément tous les jours, mais, voilà, on prend des nouvelles. On joue aux jeux vidéo ensemble et cetera
D'accord.
et hem, et en fait, heu, b au fur et à mesure du temps, en fait, on on on s on organise une rencontre, heu, voilà, pour, heu parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à intéressantes. Lui, il est du Sud de la France, moi, je suis plutôt du centre. Donc, il y a moyen de faire un week-end où, heu, bah, je découvre des paysages différents, une région différente. En plus, c'est quelqu'un qui est très, bah, forcément comme beaucoup de passionnés d'histoire, ils sont très attachés à leur région. Donc, ils veulent te faire découvrir les petits villages, les la la cuisine, les et cetera.
OK. Les petits monuments qu'il y a autour aussi, heu d'accord. Ouais. <chuckles>
Voilà, voilà, c'est ça et heu, mais, ça a quand même pris son temps, hein. Heu, on a mis, heu, on se parlait depuis 1 an et 1/2 avant de de de ce qui est normal. Quand on ça reste quand même à la base, ça reste un inconnu d'internet. Mais, j'ai envie de dire, heu, les amis que j'ai, heu, les mes amis que j'ai et que je rencontrais de façon plus traditionnelle, ça reste aussi des inconnus vers qui je suis allé, donc, bon.
Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Mais, comme tu l'exposais, justement, tu avais, heu, tu avais la personne, les expressions et heu, en plus de ça, d là, tu avais la la proximité physique qui qui enlevait encore un voile supplémentaire et donc, justement, heu, donc je t'ai posé la question, heu, déjà le, mmh, le fait de le rencontrer en vidéo, ça t'a un peu, heu heu, apaisé, d'une certaine manière ou en tout cas, heu, hem, rassuré? Heu, est-ce que tu avais, heu, donc, au moment de partir, le le c'est toi qui a fait le la la démarche, hein? Si j'ai bien compris, c'est toi qui est allé, heu, qui est allé le rencontrer? C'est pas lui?
Ouais, ouais, ouais. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Oui. Hem, non, non, c'est une démarche, heu, commune, en fait. On a décidé du coup de faire un espèce de, heu, b de week-end, si je puis dire, où, heu, lui il heu, il vient dans ma région, je lui fais montrer, heu je lui fais montrer tout ça. Et après moi je on descend ensemble dans sa région. Et en plus j'avais une amie à voir, dans le dans le coin aussi, que je connaissais de l de l'université. Donc voilà, on a fait, heu on a fait un on a fait ça sur le sur la même, heu la même semaine.
OK. D'accord, donc du coup, dans un 1er temps, c'est lui qui vient te voir, heu, bah, chez toi donc? OK. Et alors justement, est-ce que quand même à cette étape-là donc, heu, malgré, heu heu l'année, heu, un peu plus d'1 an et demi, heu, passé à à discuter. Malgré le fait que tu l'aies vu, heu, que tu l'aies vu, heu, en vidéo. Est-ce que tu as quand même une petite réticence qui perdure, heu, tant que tu l'as pas en vraiment rencontré? Ou ou non, ça y est, ça va beaucoup mieux et c'est fluide?
Exactement. Voilà. Ah i il y a ça allait très, très bien, hein, parce que bon, ça fait 1 an et demi qu'on se parle, mais il y a quand même, une toute petite réticence. Parce que pour le le corps humain, c'est pas normal. Pour le le corps humain, c'est un petit peu, heu, original de de d d'avoir, heu, les curseurs de connaissance de la personne au max, mais de ne jamais l'avoir vu. Heu, donc heu, voilà, c'était un petit peu, heu un petit peu compliqué. Mais bon hem, ça a duré quoi? Allez 10 secondes.
Oui, je vois, oui. Oui, bien sûr, ouais. Beh, je veux dire l'avant, heu, avant de le rencontrer, tu avais peut-être cette appréhension la veille, heu, ou ouais, je <chuckles> je vois, d'accord.
Ah oui, totalement. Ouais, totalement totalement en mode: «Ah bon, ah comment ça va se passer? On va voir», parce que c'est le le vrai test hein. Ah, ça il y a il y a des gens, heu, ça se passe très bien en ligne, enfin, j'ai pas d'exemple, mais hem, personnel. Mais j'ai des amis qui ont déjà qui ont déjà eu l'expérience inverse. Ça se passe très bien en ligne, mais bon, dès que c'est, en heu, s il y a des traits de comportement qu'on n'aime pas en physique, heu bon, donc, heu, voilà quoi.
Oui, bien sûr, oui. Oui, une attitude peut-être plus sur la retenue ou inversement, heu heu, quand tu vas le rencontrer, qui ne colle plus avec, heu, le mmh, la version que tu t'étais, heu, imaginée de de la personne peut-être.
Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait et heu, donc, heu, voilà, non, ça a été assez, heu, assez intéressant, heu, mmh et puis, heu, bon, même moi au début, heu, je prêtais pas trop de temps d'attention à ça parce que je me dis: «Bon, ça reste quand même, heu» «une amitié qui a commencé virtuellement», mais bon maintenant, voilà, ça fait, heu, ça fait 4 ans qu'on se connaît, on se voit 1 fois par an, à peu près.
OK, cool.
On se on s on s'appelle de manière régulière donc en fait, c'est c'était c'est un très bon exemple de de de de de ce qui marche quoi. Donc, heu, non, non, c'était très intéressant.
Et et heu, est-ce que vous avez justement pu parler un peu, heu heu, là donc, je viens de te questionner pas mal sur, heu, ton ressenti, l'avant, l'après, le pendant, heu, est-ce que, justement, vous en avez parlé de ça, heu, après ou avant, heu, votre rencontre? Un petit peu de vos ressentis personnels ou c'est quelque chose qui est resté un peu, heu, en en secret et où vous en êtes jamais vraiment, heu heu, vous avez jamais vraiment rien, dit, heu, à propos de ça, l'un à l'autre?
On s'en est jamais vraiment préoccupés parce qu'il y a une espèce de pudeur émotionnelle dans les amitiés masculines quand même, où, heu, on on va pas parler ouvertement de: «Ah, j'étais stressé, en heu, s'en» ça, oui, on en parle à sa copine, heu, quand elle veut qu'on lui raconte comment on l'a rencontrée, mais il y a eu une certaine pudeur dans dans dans l'amitié masculine où, hem, ouais, ça, non, honnêtement, non, on en a on en a pas trop, on on n'en parle pas et je pense qu'on en parlera, heu, je pense, qu'on en parlera jamais quoi.
Oui. Mmh. <laughs> D'accord, je vois et alors, bon, là, on a exploré, heu, une façon de, heu, de de se rencontrer et une une évolution de votre rencontre, heu, dans ce sens. Est-ce que dans un autre parallèle, dans un autre sens, tu as eu le cas où, justement, heu, bah, tu avais des personnes, heu, que tu connaissais depuis, heu, un temps donné, un mom un bon moment ou peut-être même moins, hein, mais, en tout cas, des personnes que tu côtoyais physiquement et qui, heu, finalement, heu, par la force des choses, par, heu, ben, la vie, hein, finalement, tu les as un peu perdues de vue et heu enfin, perdues de vue, en tout cas, physiquement et avec lesquelles, tu arrives à tenir, heu, quand même un contact, heu, bah, justement, en ligne?
Ouais? Oui, oui, oui, tout à fait. Hem, quand je suis parti en Erasmus, voilà, l'Erasmus, c'est quelque chose qui est assez fort. Heu, je suis parti 6 mois en Norvège. L'Erasmus, c'est quelque chose qui est assez fort, dans le sens où, hem, c'est un milieu qui est très privilégié quand même, heu on on a des cours, mais on en a pas beaucoup non plus. Heu, il y a une ambiance très il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de sports, il y a beaucoup d'activités entre les étudiants. Donc, il y a des liens qui se créent très rapidement, en plus du fait que pour beaucoup, on n'est pas dans notre pays d'origine, donc, tout de suite, faut faut se souder les coudes avec, heu, quelqu'un
Oui. Oui, d'accord, oui, il y a il y a cet aspect social qui est très présent et très important, oui, d'accord.
heu, ou un groupe. Ouais, exactement et heu, donc, heu, voilà, avec mon groupe d'amis, heu, d'Erasmus, on était, heu, allez, on était une une petite dizaine, heu, chacune de nationalités plus ou moins différentes. On a passé vraiment, heu, 6 mois, heu, on, heu, 6 mois, heu, ensemble, quoi. C'est alors, heu, on faisait tout, heu, les courses, les les voyages, les randonnées, le sport, les cours, enfin donc, très, très proches quoi.
OK.
Et heu, bah, du coup, forcément à la fin, il il faut partir. Chacun retourne un petit peu faire, heu, sa petite vie.
Oui. <chuckles>
Et donc, là, c'était, heu, c'était un petit peu l'inverse. C'était on, heu des gens avec qui on a passé, heu, 6 mois à à tout faire, heu, dans dans un autre pays, d'un coup, b on les voit plus. Heu et c'est des amitiés qu'on a mutuellement envie de garder, hein, de parce que, heu, c'est des très bons souvenirs et heu, voilà, c'est c'est c'est des super moments de vie. Donc, hem, ouais, donc, ça, bah, du coup, un petit peu la même chose que, hem, que l'amitié, heu, virtuelle qui devient réelle. Là, on se pose aussi des questions: «Ah, est-ce que ça va tenir? Est-ce que, bon, on verra bien» et hem, ouais, du coup, il y a les petits, heu, f ouais, il y a des petits rituels quand même pour garder le garder le contact, garder le lien.
Oui. Bien sûr, oui. Et alors, justement, ces rituels, ça passe par quoi? C'est t vraiment toi qui va nourrir le lien ou, heu, c'est quand même mutuel? Heu, est-ce que tu sens que, heu heu, de l'autre côté, heu, tes tes amis qui sont plus forcément, heu, présents autour de toi, en tout cas, accessibles physiquement, heu, facilement, heu, est-ce que tu penses qu'ils sont toujours eux, aussi, investis dans, heu, dans votre relation? Comment ça se passe?
Et bah, heu, ça se passe heu, forcém ouais, ça se passe différemment en fonction évidemment de des affinités qu'on avait avec tout à chacun. Mais pour ceux avec qui on avait le plus d'affinités ah, ça se passe, hem, ça se passe bien et honnêtement, hem, le plus important là, on commence à arriver dans la période de notre vie, où on a on on commence à avoir un petit peu d'argent parce qu'on commence à travailler et un petit peu de temps parce qu'on a les vacances à poser, heu c'est essayer de se voir en vrai parce qu'il y a il y a rien de mieux donc hem, heu, c'est de la présence, heu, sur les réseaux sociaux ou, heu, sur, heu, les jeux vidéo en fonction des amis. Par exemple, heu, j'ai un ami qui joue au jeu v un ami d'Erasmus qui joue beaucoup, bah, de temps en temps j'essaie de jouer avec lui. Hem, il y a un autre ami d'Erasmus, heu, lui, heu, j'aime bien on à chaque fois on a des très bonnes discussions donc on s'appelle je sais pas moi 1 fois tous les 2 mois, mais ça suffit quoi et heu, et tout ça du coup tous ces petits rituels que j'ai fait depuis le début puisque l'Erasmus s'est terminé il y a 3 ans
Oui. D'accord. OK, oui c'est
heu, tous ces petits rituels, ils mènent à une un renforcement de l'a de l'amitié parce que par exemple, heu, bah, on a réussi avec mon ami, heu, Norvégien, il est venu à la maison cet été et puis, heu, l'année prochaine j'irai le voir. Avec mon avis avec mon ami Espagnol, heu, on est partis en vacances en Norvège avec nos copines respectives, heu, alors que ça faisait, heu, 2 ans qu'on s'était pas vus, et ça s'est organisé d'un claquement de doigts quoi. Donc, heu, c'est vraiment, heu, vraiment la a après c'est pas l bien sûr, hein, la même avec tout le monde parce que c'est plus ou moins réciproque et plus ou moins mutuel. Mais voilà, ça montre que, heu, si on essaie quand même de garder le lien et surtout de mettre de la qualité plus que vraiment, juste vouloir garder le lien, bah on après ça ça fait son petit bonhomme de chemin et ça se passe plutôt bien.
Ah cool! Ouais. D'accord. OK. Bien sûr, oui. D'accord. Beh, c'est chouette en plus de ça, ça te permet justement, heu, bah, au-delà du fait de de garder, heu, tes amitiés, heu heu, donc avec, heu, des personnes d'autres pays, heu, ça te permet de voyager un petit peu et c'est ça rajoute un peu de de de de profondeur à votre amitié, c'est, heu, c'est quelque chose de de super, ouais.
Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais.
D'acc d'accord, beh écoute, heu, en tout cas c'est, bah, très très sympa de pouvoir parler de de tout ça avec toi. Heu, merci de m'avoir partagé un petit peu tes tes histoires autour de, beh, de tes amitiés qu'elles soient, heu, proches ou plus plus éloignées. Heu, voilà, donc je te remercie pour tout ça.
Bah, merci de m'avoir écouté et toujours un plaisir de partager sur un sujet qui me tient à cœur comme ça.